Rồi, thực ra thì bạn cũng không nên nói, kiểu như: "Tao không làm đâu" mà vận bạn vẫn nên học cái ghép gia cái, gọi là, cái cái cách, a, giao tiếp lịch sự một chút. Bạn nên, gọi là, bắt đầu câu chuyện từ những cái à, có thể mình lấy ví dụ một trường hợp nha, bạn nên vụ cái khung kịch bản như này nè: "À, để mình xem xét xem mình nhận được không?" Sau đó bạn có thể ngồi lấy lý do gì đó, à, "Mình bận mất rồi" hoặc là như nào đấy để bạn từ chối. Sau khi bạn từ chối xong thì bạn có thể gợi ý một cái đầu mối khác cho bạn ấy tìm đến. À, một bạn nào đó học giỏi trong lớp chẳng hạn, à, "À, hiện tại vậy thì mình bận quá rồi. Bạn có thể xem xét là tìm đến bạn này, bạn kia, à, bạn ấy cũng có khả năng có thể giải quyết được vấn đề này." Thì <blows air> thì cái áp lực, à cái, kiểu như, nếu mà bạn không gợi ý một đầu mối khác đi thì bạn ấy kh có thể khả có khả năng á là không biết phải hỏi ai nữa. Nhưng nếu khi mà bạn đã gợi ý như vậy đó thì có thể bạn ấy sẽ chuyển hướng đi và, à, gọi là, có thể là không hỏi bạn nữa. Và biết đâu, sau này nếu như bạn ấy họ thực sự hỏi được bạn kia thì bạn kia sẽ thế vào chỗ bạn hiện tại thì sao, đúng hông nè.
Ờ, ừ, đó. Ừm. Ờ. Ừm. Đúng thật. À! Ừ, ừ, đúng. Ừm. Ờ, đó. Ừm. <laughs> Ờ, đúng thật. Ờ, cái cách này hay đấy, thì mình cũng nghĩ là, kiểu, cứ, gọi là, hoãn binh, gọi là, để cho người ta có thời gian để mình tự chuẩn bị cái cớ của mình cũng rất là hợp lý nhỉ? Mà kể cả cái việc là chỉ cho người ta đến một cái người khác có thể giúp đỡ họ cũng cũng coi như là bản thân đã có trách nhiệm giúp đỡ họ rồi mà. Thì mình cũng không bị cảm thấy quá là tội lỗi, mình không bị cảm thấy quá là vô trách nhiệm khi mà mình không giúp được người ta. Mình nghĩ là mình thực sự là nên làm như cái cái này từ lần sau đấy. Thế đó, nhưng mà, mình, kiểu, đùng một cái, ví dụ như, kiểu, những cái lần mà quá là bất thình lình, người ta gọi điện cho mình chẳng hạn đi, ờ, người ta bảo là còn có 15 phút nữa là phải nộp bài rồi, người ta rất là nguy cấp. Những cái lúc đấy thì phải từ chối như sao, mình phải nói như nào cho khéo được giờ?
Ừm. đúng rồi. Ừm, chính xác. Đúng rồi đó. Ừm. Ồ! Ừm. À. Trời! Quá là đơn giản luôn bạn ơi. Bạn chỉ cần nói là mình đang đi xe máy ngoài đường <laughs> là được rồi. Bạn có thể là chọn những cái những cái á đúng rồi, bạn có thể là chọn những cái, gọi là, ờ, địa điểm mà bạn nghĩ là bạn khó có thể nào mà mở cái laptop ra hay là khó thể nào để tập trung mà làm, gọi là, làm bài tập được. Ví dụ như là đang đi xe trên đường nè, đang đi chợ mua đồ nè, đó, những cái những cái địa điểm như vậy thì bạn kia, ôi, chính vì có 15 phút nữa thôi nên là bạn cũng không thể giải quyết được là bạn kia phải bắt buộc tìm người khác thôi, đúng hông? Cũng không thể là, ờ, thôi thì tối về làm giùm tại vì bạn chính bạn kia đã nói là có 15 phút thôi mà, ừm.
Ừm. Ờ! <laughs> Ôi, một cái cớ quá là nghiêm cấp ha. Ờ, ờ. Ừm. À. À! Ờ, đúng rồi. À. Đúng nhỉ, đúng nhỉ? Ê, cái này hay đấy, gọi là, thay vì một cái cớ chung chung, bận bận bình thường thì người ta có thể, gọi là, còn năn nỉ được, chứ bây giờ vào những cái tình huống rất là không thể nào mà cấp bách hơn được nữa ấy. Kiểu, lái xe, kiểu, đang đi chợ ngoài đường như vậy thì đúng là một cái cách rất là hay để từ chối, mình không nghĩ ra cái phương án đấy đấy. Bây giờ thì mình cũng cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều với cái việc, gọi là, từ chối người khác, không nhận quá là nhiều trách nhiệm cũng như là bảo vệ bản thân mình rồi. Cảm ơn bạn nhiều nha.
Đúng rồi. Ừm. Ừm.